Aha, okay, ne, das ist schon schwierig. Also ich hatte ähm, ich hatte auch mal Dreharbeiten in äh, in in, ähm in Ungarn, muss ich sagen und da da habe ich auch überhaupt nichts mehr verstanden, weil das war das war auch 'ne Sprache, die hatte mit mit dem Romanischen, wie ich's kannte, äh, so gar nichts mehr zu tun. Ist ja auch glaube ich, ist ja auch keine romanische Sprache, ist ja eher dem Finnischen 'n bisschen ähnlich.
Ja. Ja. Mhm.
Also in- sage ich mal- in den romanischen Ländern, da finde ich das immer noch da selbst selbst wenn man die Sprache nicht wirklich spricht, aber man versteht immer noch immer noch immerhin noch irgendetwas, vor allem so wichtig also wichtige Sachen, ja?
Mhm. Mit Ungarisch kenne ich mich nicht so gut aus. Ja. Das meine ich halt. Also, es ist einfach es ist man muss ja auch nicht die Sprache, äh, C2 können, aber um mit den Leuten und grade weil wir auch viel über Feste gesprochen haben, um bei so typischen Sachen wie Festen, bei so gemeinschaftlichen Orten, da einfach 'n bisschen Teilhabe zu sein in der Gesellschaft. Das ist schon, glaube ich, sehr, sehr, sehr f irgendwie wertvoll, das gut zu verstehen die Leute.
Ja. Ja. Da ist die Sprache extrem. Ja, ne? Ja, das ist ist, äh, klar. Das war in Italien auch, aber das mit dem Italienisch die Italiener sind halt so nett, muss ich sagen. Sie freuen sich über jeden Satz, den du rauskriegst und, äh, die unterstützen dich auch total, ne? Also wirklich, das muss ich sagen und, äh im Gegensatz zu Frankreich, ich habe auch mal in Paris gelebt und
Ja. Ja, das ist doch schön dann zu lernen, ne? Ja.
habe dann auch äh, weil ich habe Französisch nicht an der Schule gehabt, habe es dann dort versucht zu lernen, aber das das ist schon ist schon
Ja, hat's. <chuckles> Ja, die sind da schon eigen. Also die Franzosen sind sehr eigen. Ich glaube
also
Bulgaren auch ganz schlimm. Also, die mögen das auch gar nicht, wenn man das nicht spricht. Die sind dann auch so 'n bisschen böse, wenn man also Fehler macht. <chuckles>
Okay. Ja, ist das so?
Ja, ja, mhm.
Und sprechen die Englisch? Wenig.
Ne, wenig, ja. Also, ich glaube da, Fra äh, so Italien, Spanien ist schon sehr nett. Die Leute, die unterstützen einen da schon beim Lernen.
Ja. Okay.
Mhm. Ja, spannend.
Ich sehe, wir müss müssen zum Ende kommen hier. Ich danke danke dir für das Gespräch, für die Einblicke und, ähm, ja, man hört sich hier auf diesem Kanal, würde ich sagen. Tschüss.
Danke dir. Wir hören uns. Tschüss.